Ya, yaşamışsın bir şeyler sonuçta. Tabii ki etkiler. Geçmişimizi şey yapamıyo atamıyoruz bir yere, yani, hani, sonuçta. O bir travma yaratıyor. Küçük de olsa, büyük de olsa bir deneyim yaratıyor ve, işte, dediğim gibi, k daha daha önemli ya da daha k böyle, köşeli, daha kapalı ö özellikle duygularımızı açmaya ya da tamamen kendinle olma Ama yani, sonuçta bir insandan hoşlanıyorsan, iyi hissediyorsan, tamam, başlarda biraz belki şey yapabilirsin, hani, kontrollü, dengeli gidebilirsin. Iıı, bence ulaşılabilirlik güzel bir şey bu arada, yani, bir şey kurmak için Aynen, yoksa zaten nasıl olacak? Ulaşamazsan <chuckles> nasıl iletişim kuracaksın? Temeli o belki. Emm, ama, yani, korkunun olması normal ama, bence, güzel bir şey hissediyorsan da yaşamak da normal. Şeyi merak ettim sadece, hani, diyorsun ya "dengeli." Ne kadar bir süre oldu? Çünkü başta dengeli olabilir ama sonra, evet, dediğin gibi, kendin olmalısın. Senin kendin olunca ı rahat hissettiğin biriyle beraber olmak sanki daha sağlıklı geliyor bana.
Evet. Tabii. Hı hı. Bence de. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, şöyle: 3 ay oldu. Eee, her şey konuşuldu bu arada, yani, yalan söyleyemeyeceğim. Her şey konuşuldu. Emm, ben <swallows> her şey Evet, orada biraz açık davranayım. <laughs> Şöyle: İlişki, eee, konuşuldu. O istemiyor, ben istiyorum ama, hani, böyle "İstiyorum, istiyorum!" gibi bir şey yok aslında. Benim istediğim şey daha çok onun varlığı. Hani, hayatımda, eee, varlığın, eee, daim olsun gibisinden bir şey. Çünkü be bana iyi geliyor, yani, bu kadar. Bana iyi gelmesi benim için yeterli bir sebep bir insanın hayatımda var olması için ve huzur veriyor. Şimdi, eee, bahsettiği bahsedeceğim şeyler, böyle, işte, hani konuştuğumuz konular aman aman dünyayı kurtaracak şeyler değil ama bir yerde sana iyi gelen birinin olması işte, o yüzden ulaşılır kılıyorum kendimi açıkçası. Hani, hem ben ona hem o bana, eee, bu kadar huzur verirken, işte, o saçma sapan, bilmiyorum, deyimler, atasözleri bir yandan kafamı sıkıştırması benim işime gelmiyor, canımı sıkıyor. Arkadaşlara, işte, anlatmaktan bazen çekiniyorum, arkadaşlarıma. Çünkü saçma sapan bir tepki Çünkü çok tepkisel insanlar ve hoşuma gitmiyor. Böyle, saçma sapan bir şey alacağım, tepki alacağım, sonra onun üzerine düşünmeye başlayacağım diye korkuyorum. Çünkü düşün Ben deyimleri, atasözlerini bu kadar düşünüyorum, biri bana bir şey derse yandım.
Hı hı. Hıı. Yani, her şey derken? <chuckles> N hani, geçmiş, gelecek <chuckles> Aynen. Güzel, güzel bir şey. Hı hı. Aynen. Hıh. <clears throat> Hı hı. Eyvah eyvah! <chuckles> Hı hı. Evet. Tamam.